Genau.
Ja. Ähm, du hast nach 3 Tagen dann die Reißleine gezogen, das ist ja auch schon mal stark. Es gibt wirklich noch Leute, die tun sich das sehr, sehr viel länger an, also es gibt irgendwo etwas an dir, das offensichtlich, ähm, auf dich aufpasst, dich auch versucht da vor so was zu schützen.
Mhm. Na, hm, das ist lieb, dass du das sagst, das habe ich in dem Moment nicht so gesehen. Ich war so: „Ah, ich bin so 'n Versager.”
Mhm. Mhm.
Hm, naja. Es kam halt natürlich auch Druck von, ne, Eltern und so, weil ich habe genau gewusst, wenn ich jetzt halt aufhöre und, ne, die Reißleine ziehe, dann werde ich mir was anhören müssen, und dann kam natürlich auch direkt von meiner Mutter so genau diese Sachen mit: „Ja, du hast das weitermachen sollen, es kann ja nicht immer sein, dass du alles abbrichst”, und ich war wirklich am Boden zerstört. Hat mi ich habe auch tatsächlich beim Gespräch selber schon gemerkt damals, also bei dem einen bei dem Vorstellungsgespräch, ich bin nach Hause gegangen, und ich habe geheult, ich habe geheult wie ein Wasserfall und das hätte eigentlich der 1. Indiz sein müssen.
<clears throat> Mhm. Mhm Wow, das tut das tut ja fast schon bisschen weh, sich zuzuhören, dass du dann noch hinterher Druck bekommen hast. Ich glaube, äh äh äh, du hast eigentlich in dem Moment, was du gebraucht hättest, wäre Verständnis gewesen.

Mhm, ja.
Und ich mag dich trotzdem, <chuckles> ja? Äh, hm, aber das ist 'n Prozess. Ich kann dich dazu nur ermutigen, das mal für dich auszuprobieren.
<giggles> Doch. Ja, das ist auch ganz lieb, dass du da so drüber sprichst, weil weißt du, das ist das, was ich mir in dem Moment gewünscht hätte und das was ich, glaube ich, jetzt so 'n bisschen dieser Heilprozess da ist und, ja, du hast recht, das ist 'n Prozess, aber ich will ja auch besser werden und ich bin bereit dafür, auch, ähm, da Kraft reinzustecken. Also e ganz lieben Dank für's Zuhören und für deine lieben Worte und das ermutigt schon wirklich sehr.

Ja, <chuckles> schon. Ich habe mir das auch gewünscht und ich wusste, ich bekomme das nicht, weil es war so: „Ja, okay, ne, äußerer Druck, ich muss das machen.“ Ähm, dann habe ich's so erst recht nicht geschafft und dann war's erst recht schlecht. Und ich hatte mir so gewünscht einfach, dass ich dann einfach 'n bisschen so aufgefangen werde und: „Ja, es ist okay. Du musst nichts machen, quäle dich nicht.“ Und es kam halt das Gegenteil und
Ja.
auch diese eigenen Anforderungen mit, ähm. „Ja, d ich, ne, ich bin nicht gut genug. Ich schaffe das nicht“, und irgendwie: „Warum kriegst du nichts auf die Reihe?“ Und kam halt dann die ganze Zeit so auf mich. Ja, genau. U deswegen ich war und das kommt halt jetzt dann wieder in so Momenten, weil ich diese Angst mich halt gar nicht loslässt.
Mhm. Oh heftig, hey. Ja. <exhales> Tu mir mal 'n Gefallen. Nimm mal bitte einen ganz tiefen Atemzug.
<chuckles>
Wirklich, atme mal ganz tief ein und halt mal ganz kurz die Luft an, wenn du eingeatmet hast. Und lass mal 'n großen Seufzer versuche mal, das alles mal loszulassen.
Mhm. Oh Gott, ey, kommen mir auch wieder die Tränen.. <chuckles> Oh. Ja, es ist
Oh. M m musst nicht mehr machen jetzt in dem Moment als als aber das hat dich ja wirklich mitgenommen. Das hat dich richtig mitgenommen.
Ja. Und es ist halt es ist so das hat mich irgendwie ich habe das Gefühl, das hat so meinen das hat mich, ja, ge so komplett gecrusht, also, einfach so alles alles da dran. Ich war so ich wusste nicht, wie ich wieder auf die Beine komme. Und ich bin dann so mein Gedanke ist so: „Sobald ich jetzt eine Sache“
Mhm.